Oye, platícame un poco, ¿qué consejos darías para ahorrar agua en casa?
Bueno, mira, fíjate que es muy importante primero que nada concientizarse de que pues el agua s escasea, ¿no? Ah, en años recientes las colonias de aquí de donde yo vivo ,han tenido que mandar a traer pipas de agua porque sí, sí se está escaseando, de hecho en muchos lugares de la Ciudad de México están teniendo ese problema de que no tienen, no sé, 10 días hasta 15 días, entonces pues sí eso sí es bastante preocupante.
Claro. Guau. Sí, bastante tiempo. ¿Y y com cómo hacen usualmente para para tratar este tipo de temas más allá de de contratar las pipas o simplemente, pues, toca toca esperar y seguir contratando pipas?
Pues mira yo pienso que es lo único que pueden hacer contratar las pipas de de agua y pues ya más cercano lo que yo he notado por ejemplo en el caso de una prima es que, pues en la colonia donde ella vive casi no hay agua entonces tiene que venir a lavar a casa de su mamá y en el caso de por ejemplo mi mamá que que vive donde no llega diario el agua pues es así como que sí o sí tienen que tener una cisterna para recolectar agua cuando cuando la hay, ¿no? Entonces como te comentaba pues primero es que hay que concientizarse de eso, y ya luego pues en el caso de los que tenemos la cisterna y que, eh, no nos damos muy cuenta de cada cuándo llega o qué pues ahora es ahorrarla, ¿no? Porque no porque yo tengo agua pues me voy a poner a desperdiciarla.
Mm. Wao. Claro.
Entonces lo que yo hago es que por ejemplo cuando lavo
Sí.
trato de reusar el agua, es decir, eh, no lavo solo 1 sola tanda, eh, de ropa y tirarla, ¿no? Sino que esa agua la vuelvo a reusar quizás lavando algo que pues es un poco más sucio. Vamos a suponer que yo lave sábanas
Sabanas, okey.
y entonces esa agua la reciclo y entonces ahora echo por ejemplo las mezclillas, la cos las cosas de la calle que pues no se necesitan estar así al 100 de que, de súper limpias pero pues que se van a lavar muy bien con esa agua, ¿no?
Mm, claro. Wao, sí, que que buena recomendación y y regresando un poco a lo que mencionabas de del desabasto de agua, ¿alguna vez te has visto en en esa situación de de no tener ese recurso tan importante?
Fíjate que personalmente no, porque en mi casa hay una cisterna, una cisterna muy grande. Entonces, nunca hemos tenido ese problema. De hecho la única vez que yo me recuerdo que tuvimos que traer este una pipa bueno, y no fui yo, porque, pues, yo estaba chica en ese tiempo.
Si.
Eh, fue una vez que, este, pues sí, de plano tardó mucho el agua, y pues se acabó. O sea, de plano se vació la la cisterna. De hecho, me recuerdo que fue muy gracioso, porque dijimos: "Pues ya que está vacía, hay que lavarla". <chuckles> Pero la cisterna es grande, o sea, tiene el tamaño de un cuarto. Entonces, por eso, pues, casi nunca nos escasea, ¿no? Entonces, este, nos metimos a a lavarla, y no, hombre, fue un trabajal, porque porque era muy grande, y dijimos: "Ay, no, no la volvemos a lavar". Entonces, la verdad, yo no he experimentado ese ese problema.
La, guau. <chuckles> Guau. <chuckles> <chuckles> Vaya, pues, qué qué afortunada. Y y en esa en esa situación que que mencionabas que el primer paso, eh, es la parte de de la concientización de la población respecto al al no desperdiciar agua, ¿cuál cuál podría ser una forma de hacer que que de verdad se se concientice a la población? Porque, ah, existen distintas campañas, incluso, asociaciones que que ayudan, o que promueven este este cuidado del agua, esa esa parte de de reutilizarla, de de no desperdiciarla, ¿cuál sería una forma, eh, correcta, quizá, rápida de de llegar, en especial a a nuevas generaciones para inculcar este cuidado del agua?
Pues, por ejemplo digamos en casa si es bueno estar checando constantemente, ¿no? Por ejemplo se lavan los trastes, y pues, le abren demasiado a la a la llave, entonces sí es estar ahí constantes de de decir este hay que cerrarle un poco a la llave hay que evitar, este, estar tirando mucha agua, mm, como te decía lavar la ropa, pues, no es necesario tirar tanta agua. Entonces pues la gente la verdad es que no entiende así que digas: "Uy sí se está acabando", ¿no? La verdad es que ya se hace consciente cuando ya no tiene agua. Entonces, es cuando la gente sí dice: "Ay no, pues, ahora sí tenemos que levantar, o con la que lavamos le echamos al baño", o cositas así, pero hasta que no lo experimentan. Entonces, eh, otras tácticas que ha utilizado por ejemplo el gobierno, pues, aparte de comerciales, ¿no? Que que dicen que hay que cuidar el agua, pues, también, este lo que han hecho es cerrar, cerrar las las llaves digamos cuando son días en las que la gente tira mucha agua, que antes se acostumbraba, eh, en Semana Santa los sábados, pues, que la gente se aventaba agua, ¿no?
<chuckles> Claro. Claro. Claro, en en esa parte de disminuir el suministro en en esas temporadas, y
Exacto.
hay hay inversiones, por ejemplo, ahorita comentabas la parte de de las cisternas, ¿no? Que es una buena forma de de almacenar agua, como también funciona como un medio de de contingencia para prevalecer en en esas situaciones, pero hay inversiones que que valen la pena, en este caso las cisternas, o incluso, gente que que no tiene, quizá, el espacio para hacer una cisterna que invierta en tinacos, o en algún otro tipo de de contenedores grandes para para mantener agua, o ¿consideras que muchas veces no se compensa lo que se paga por lo que se obtiene?
No, sí, sí, la verdad es que te evita dolores de cabeza, eh, hasta desvelos, porque mucha gente que no tiene, pues, se tiene que levantar en la noche, que es cuando llega el agua, para llenar los tambos, las cubetas. Y pues no, o sea, la verdad es que si tú tienes tu tinaco, tu cisterna pues, solita se llena, ¿no?, y solita va a parar cuando se llene. Entonces la verdad sí vale mucho la pena hacer el esfuerzo por tener un un lugar grande de que puedas llenar de agua, de suministrarte para para evitar todo ese tipo de cosas. Y pues, ya de alguna otra manera también pues racionar, ¿no?, las las aguas.
Claro, y en en esta parte bueno, eh, ya ya se habló un poco respecto a a las acciones que, quizás, se se realizan de forma inconsciente, y que tu repercuten en desperdiciar agua o en gastarla de más, pero, ¿qué qué papel juega la parte de de la contaminación del agua? ¿Es es importante para la escasez de de este recurso, o es completamente indiferente?
No, pues la verdad es que yo creo que de ahí viene todo el problema, eh, se han contaminado ríos, se han contaminado pozos. La verdad es que ha sido una una cosa garrafal, la verdad, lo que lo que han hecho, de que pues las aguas sucias vayan hacia hacia las aguas limpias, ¿no? O sea que desencadene que se desechen, perdón, hacia hacia los ríos, eso ha estado súper mal o sea, desde el principio jamás debió de hacerse ese arreglo pero pues es algo que que ya es muy tarde para arreglar tal vez porque pues imagínate ya para quitar O sea ya ya ni siquiera existe el río como tal porque ya lo hicieron, mm, aguas aguas negras entonces, ¿cómo eso se va a reparar? Eh,o sea, desde el principio la verdad es que fue muy tonto el el dirigir las aguas hacia allá cuando podíamos haber seguido, mm, pues con lo que era antes, ¿no? Que que se, eh, iba No no tenía que ser tu baño una letrina, ¿verdad? Se podía hacer como el estilo moderno pero que el desecho se fuera a esas, este, fosas sépticas.
Claro. <chuckles> Claro, y y precisamente en esa parte ahora que que tocas el tema, ¿qué tan importante es, eh, adaptar estas nuevas tecnologías o o incluso estos, eh, pues, re recursos, como lo mencionas, de de las fosas, quizá algún biodigestor, quizá, eh, algún filtro de de agua en en la parte de, pues, del consumo?, ¿no? ¿Qué qué tan importante es comenzar a a adoptar estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas para para tratar con tanto con residuos como con con el agua potable.
Sí, pues la verdad es algo muy urgente, superurgente, porque es demasiada la gente que vive en la ciudad, entonces, pues sería un un caos pensar que no hay agua, porque, pues, son millones de personas que dependen de de tener todos los días agua. Pero, pues, es que hay muchas cosas detrás, la verdad, yo creo que, mm, todo está mal desde arriba, desde el gobierno y por ende, también la gente, porque, pues, cualquier persona consciente pudo haber dicho: "No, pues esto no está bien, miren va a pasar tal y tal cosa". Pero en cierto grado a veces uno ni se entera y solo te dicen: "No, pues se va a dirigir para acá y para acá el el agua", pero pues, estás de acuerdo que uno no sabe hasta dónde llega, ¿verdad? Ahora sí que eso va en no sé en los planos de la ciudad o algo así, pero la verdad, sí es algo muy, muy serio. Yo lo considero un tema realmente difícil, intrincado y realmente problemático, pero pues debe de haber una solución. Por supuesto, nada más que, pues, sí requeriría mucho dinero para para arreglar las cosas.
Claro. Y en esta parte de de de las inversiones y del conocer un poco más de la infraestructura que se tiene en la ciudad, ¿qué qué rol juega la la población en tanto en el cuidado como en el en el ejercer o en el presionar incluso a las autoridades, como lo mencionas, para que se se brinden soluciones más sustentables, eh, es importante?
Se podría Sí, cómo no. Se podría hacer mucho, porque la verdad es que como se dice, ¿no?: "Poniendo tu granito de arena", pues estamos hablando de por lo menos en el Estado de México, que son pues por lo menos unos 15 millones de personas. ¿Te imaginas si todas pusieran de su parte? Se evitarían muchos problemas. Simplemente, eh, barrer las calles, mantener tu casa limpia o, como dices, tener filtros, o en su defecto, pues evitar, ¿no?, que que haya basura que se vaya hacia los drenajes, porque también hasta cuando llueve, pues se vuelve un problema, ¿no? Porque se tapa todo y y pues bueno, como te decía, en cuanto a a las tuberías de agua limpia, pues podría probablemente cuidarse de alguna manera que que uno supiera, ¿no?, eh, a ver, aquí está la toma de agua, pues cua todos vigilamos, ¿no? Que no se eche agua sucia allá un animal o algo, ¿no?, eh, yo creo que sí, si todos pusiéramos de nuestra parte, se podrían mejorar muchas cosas, pero eso es lo difícil. La verdad es que a mucha gente no le interesa. <chuckles>
Claro. Mm, sí, para suena como algo algo más utópico.
Sí, es algo muy feo porque, pues, nos afecta a todos y l y la gente, o sea, el egoísmo, ¿no? O sea, yo tengo, y a mí que me importan los demás, y no debe de ser, o sea, todos necesitamos de todos y ese es el problema, que los tiempos han cambiado y a la gente no le interesa nada, la verdad.
Claro. Sí, hay hay mucha indiferencia.
Así es.
En en cuanto a, al tema del agua para para beber, del agua potable. ¿Consideras que estas compañías, pues refresqueras, de cerveceras, han tenido un impacto considerable en la disminución de de este servicio también? Porque se se hablaba mucho en estos tiempos de de escasez de agua, sobre el impacto que precisamente pudiesen llegar a tener sobre las concesiones, incluso que que tenían ese tipo de empresas. ¿Consideras que que son parte fundamental del problema? ¿Consideras que que apoyan a la causa? ¿Cuál es tu perspectiva?
Pues, desconozco mucho cómo ellos lo manejen, pero de que les ha afectado, sí, porque no tanto con bueno, obvio necesitan agua para los refrescos, pero, por ejemplo, ya ves que surten agua también, sí hubo un un tiempecito en el que sí se estaba esca escaseando, empezaron a decir que no iban a poder surtir el agua para tomar. Entonces, imagínate, eso es una gran pérdida monetaria para ellos, y en el caso de la gente, pues, todos necesitamos el agua purificada, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen algunas algunos arreglos, por supuesto, para para cuidar el agua, porque se supone que están de alguna manera vigilados o algo así por el gobierno, aunque desconozco en sí bien qué programas habrá para ello, pero se supone que sí, se supone y esperamos que sí, eh, para que, pues, puedan continuar con con el negocio, por lo menos de la venta de agua, que es lo que todos ocupamos.
Sí. Mm, claro, bueno, pues ha sido un un verdadero gusto el poder platicar contigo, el escuchar tus tus opiniones, tus recomendaciones y y la perspectiva que que tienes respecto a este problema de de ahorrar agua en casa, no me queda más que agradecerte por por la disposición a a platicar y por el tiempo otorgado, muchas gracias.
Sí, pues el gusto es mío, la verdad es que es muy bueno hablar de estos temas para siempre todos concientizarnos, gracias a ti.